Mhmm. E quindi risveglia proprio eh, è non è ora di andare a dormire, ma è ora di risvegliare tutto l'apparato, perché vedo una luce circolare. <chuckles>
Quindi capito? E esattamente, proprio ci sono questi neuroni, che hanno sono in pratica dei sensori di determinate frequenze de della luce, dello spettro della luce, che è appunto quella del sole, ma anche quella dello schermo che spesso magari stai nel letto col tutto buio, col telefono proprio che ti sparaflasha nella faccia, no?
<sniffs> Ti sparaflasha è un termine che adoro. <sniffs> Eh, e sì, è un te no, mi piace perché hai alternato nella stessa ga conversazione ippocampo, allo sparafleshamento, quindi abbiamo diciamo o ehm, è per tutti questa discussione. <chuckles>
Sì È un termine tecnico. <chuckles> <chuckles> Sì, sì, sì, l'ippocampo viene sparaflashato. No, però veramente sopprime.
infatti. No, è vero, è vero. Sì, sì, sì, è qualcosa che comunque io, uhm, sottolineerei quel quello che stavi dicendo a riguardo della, ehm, lentezza evolutiva. Noi ci, mhmm, siamo evoluti nell'arco di eh, decine di migliaia di anni adesso con l la rivoluzione tecnologica, ehm, dobbiamo adattarci in pochissimi decenni, quindi questo chiaramente è un problema.
Sì. Esatto, esatto, è quello, esatto, perché la tecnologia sai è va avanti in modo esponenziale. Noi okay, ci s siamo evoluti così e comunque ci evolviamo, però molto molto più lentamente. E questo per il cervello, ma anche ad esempio per i reni, che tipo il cibo troppo salato, il nostro corpo è fatto per risparmiare il sale e quindi troppo sale ci fa male. Sì.
Sì. Per non parlare degli zuccheri, che insomma <giggles> e in natura è una cosa rarissima. Ehm mh.
Per non parlare de esattamente. In natura è prezioso, adesso tu vai al supermercato e sei sommerso da d ogni cosa zuccherata.